À, bạn ơi, à, mình đang, a, gặp một cái vấn đề như thế này, mình, à, rất là muốn được bạn cho mình lời khuyên này. Mình thì, ờ, rất là thích tập thể dục ấy, và mình đang duy trì cho mình một cái thói quen là, à, ngày nào mình cũng phải tập này, và lúc nào mình cũng phải tập luyện để mình được, à, à, thoải mái này. Tại vì là công việc của mình là mình cứ ngồi, à, máy tính cả ngày ấy. Nếu như mà mình không vận động này, mình không tập thể dục ấy thì chắc chắn là mình sẽ bị ì và có thể là mình sẽ bị sinh bệnh nữa. Đó, nên mình lo lắng lắm. Nên mình thường xuyên là mình tập thể dục. Ê, nhưng mà, à, gần đây thì mình đang bị, à, đau lưng ấy, a, thì do là mình mình ngồi rồi không may mình ngồi sai tư thế, à, cái lưng của mình nó như, kiểu là, nó nó bị trẹo, hay là nó bị làm sao ấy. Thì mình, ờ, khá là đau, nhưng mà mình lại không hề muốn là mình mình, à, bỏ tập một chút nào cả. Thì, ờ, mình đang lo sợ là liệu rằng là mình cứ tập như vậy ấy, thì, ờ, ờ, có làm cho mình, ờ, bị, ờ, đau nặng hơn không? Đó, thì bạn có thể là cho mình cái lời khuyên được không?
Ừm, sao vậy? Ồ, rất là tốt ha! Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi! Ồ. À, đầu tiên á, thì mình cảm ơn bạn đã chia sẻ những cái khó khăn bạn đang gặp phải với mình ha. Thì mình cũng hiểu ra cái sự lo lắng của bạn á, khi mà, gọi là, tập luyện thể dục đi, mà bị đau lưng thì mình nghĩ đây là một cái tín hiệu cảnh báo rất là quan trọng từ cái cơ thể của bạn đó kìa. Và cái nỗi sợ mà làm nặng cái, ừm, hơn trong chấn thương á, thì mình nghĩ là điều hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu thôi. Thì mình nghĩ là tập luyện với việc mà cái lưng đang đau như vậy thì nó không chỉ là nguy hiểm, mà còn có thể là gây là căng thẳng tâm lý, hay là cản trở cái sự tiến bộ của bạn đó kìa. Nhưng mà không sao đâu, mình ở đây đó, thì có thể giúp bạn vượt qua cái tình trạng này ha. Thì để mà làm rõ hơn cái tình hình hiện tại của bạn ấy kìa, thì mình muốn hỏi thêm một số câu hỏi để làm rõ á, thì bạn có thể trả lời giúp mình hông ha?
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm, ờ, bạn cứ hỏi mình đi!
À, rồi thì không biết là cái chỗ, ừm, đau á cái thì nó thường xuất hiện ở cái vùng nào trên cơ thể của bạn ha? Kiểu như là bạn đau thắt lưng hay là bạn đau một bên, hay là ở đau giữa hơ, ờ, lưng vậy? Và không biết là cái mức độ đau á thì nó như thế nào? Ví dụ là bây giờ bạn có thể ví dụ là trên thang điểm 10 đi thì bạn có thể cho mình biết là nó nằm ở khoảng mức độ, ưm, điểm mấy hay không?
À! Ừm, ừm. À, ờ, mình thì, ờ, mình đang ơ đau ở như cái phần là, ờ, ờ, h h hông lưng ở phía phía bên phải bạn ạ. Ờ, do là mình ngồi mình cứ xoay xoay sang một bên ấy, cho nên là cái cái chỗ đó nó nó nó, giống như, kiểu là, mình mình bị, ờ, ngồi xoay tư thế, và nó nó bị trẹo ấy. Về cái mức độ thì thực sự là cũng không phải là, à, đến cái mức là mình rất là đau, mình không thể làm được gì được, nhưng mà nó nó nó cũng khá là khó chịu nha! Tại vì, ờ, khi mà mình đứng dậy á thì mình không thể nào mà mình đứng thẳng được. Thì, ờ, mình cứ nó chỉ cần là mình vận động mà, à, sai hoặc là mình vận động mà hơi mạnh một chút ấy, thì cái chỗ đó nó sẽ là nhói và đau. Đó, và một phần nữa thì có khi nào là, ờ, do cái cái thắt lưng của mình ấy, ơ, không biết là nó nó có phải là do nó có có cái, ưm, làm sao không, nhưng mà cái vùng đó thì mình cũng thấy là nó cũng không được bình thường, ấy, nó cũng rất là đau. Nhưng mà cái mức độ từ mà bạn nói là nếu mà chấm điểm, ờ, thang điểm 10 ấy, thì ờ cái mức độ đau của mình nó ở chỉ tầm khoảng 5, 6 gì đó thôi bạn ạ, chứ cũng không phải là là quá đau đâu, nên là cái vấn đề thì, ờ, nó cũng không không hẳn là quá nghiêm trọng. Nhưng mà mình cũng sợ là nếu như mà mình cứ tiếp tục mình vận động, mình tập thể dục ấy, thì, ờ, liệu rằng là có làm cho cái cái cái cái cái vết thương này ấy của mình nó nặng hơn không này? Hay là có làm cho mình lại bị, ờ, à, lỡ may lại còn làm cho mình nặng hơn nữa không? Thì đến lúc đó thì lại còn ảnh hưởng đến, ơ, ơ, cuộc sống, cũng là ảnh hưởng đến công việc của mình nữa. Đấy.
À, đau hơn bên phải. Ừm, ừm. Mình hiểu, mình hiểu, rồi. Mình nghĩ là mức độ đau ở tầm 5, 6 điểm thì như bạn nói thì mình nghĩ là nó cũng chưa đến mức quan, a, quan l là nghiêm trọng lắm đâu, thì bạn đừng cũng đừng lo lắng quá nhiều ha. Vậy thì không biết cơn đau đó của bạn á kìa, thì nó bắt đầu từ khi nào ha? Và như bạn, ừm, nói vừa rồi thì mình có thấy là dựa là do bạn ngồi sai tư thế, nên là có thể là bị đau là một trong cái những nguyên nhân. Thì không biết là liệu cái cơn đau đó nó có liên còn nó có liên quan đến một cái chấn thương cụ thể nào trong quá khứ của bạn hay không? Hay là chỉ đến một cái cơn đau mà theo mà nó kiểu tích tụ theo thời gian ngày qua ngày thôi?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ờ, mình thì, ờ, bắt đồ bị, ờ, đau như thế này ấy khoảng tầm từ, ờ, ờ, giữa tháng trước bạn ạ. À, nó có lẽ là do là cái sự tích tụ hoặc là do cái cái sự cố mà khi mà mình ngồi mình làm việc, hay là khi mà mình đi ấy mà, à, mình bị, ờ, ờ, mình mình với lên quá cao này, rồi tự dưng mình đang ngồi rồi mình làm cái gì gì đó là là bắt đầu là mình, ừm, kiểu như là, mình, à, làm sai tư thế là lúc đó là mình bắt đầu bị đau. Đó, là là cái cơn đau của mình nó bắt đầu từ lúc đó, chứ không cũng không phải là, à, do mình chấn thương hay là mình thực hiện cái cái điều gì đó đâu bạn ạ.
À. Ưm, ừm. Rồi, ô kê, mình hiểu rồi. Vậy là cũng như không phải là do chấn thương, đúng không? Vậy thì không biết là bạn đang tập những cái bài tập nào ha? Kiểu như là bạn tập cardio như kiểu chạy bộ, đạp xe đạp, hay là bạn tập tạ với lại cái ừm, các cái tạ đơn, tạ, à, đòn hay là máy móc này kia? Và cái tần suất và cái cường độ thì nó ra sao ha? Kiểu, ờ, trong những cái bài tập như vậy á, thì không biết là cái bài tập nào bạn tập á mà cảm thấy nó đau nhất khi mà phải tập?
Ừm. Ừm, ờ, mình thì, ờ, mình, ờ, ngày trước ấy là mình đang duy trì là mình, ờ, tập chạy và mình có tập một số các cái cái bài tập về tạ nữa. Nhưng mà, ờ, sau đó thì mình cũng có đổi sang là mình, ờ, tập các cái bài tập, ờ, thể dục, ờ, ờ, ừm, giống như là các bài tập thể dục nhịp điệu ấy. Đấy, thì, ờ, ờ, mình có luân chuyển giữa các cái bài tập như thế, thì, ờ, mình cảm thấy là, ờ, khi mà mình tập, ừm, tạ thì mình sẽ bị đau lưng nhiều hơn. Ờ, mình chạy bộ thì bây giờ thì mình, ờ, không có dám chạy nhanh nữa, mình không có dám chạy mạnh nữa, ờ, khi mà mình chạy mạnh thì mình cũng cảm thấy là mình bị đau ấy. Đó, về cái tần suất thì mình cũng, gọi là, ờ, mình cứ luân chuyển, luân phiên giữa các cái bài tập như vậy, đó, gọi là, cũng tập thường xuyên đó bạn ạ. Như là 1 tuần thì hầu như là kh mình không có bỏ một ngày nào đâu, ngày nào mình cũng tập, như là dành dành tầm khoảng, ờ, từ, ờ, 30 phút cho đến 45 phút để mà mình vận động đó vào t lúc buổi chiều này, hoặc là mình có thể tập vào buổi sáng một lúc nữa, đấy.
Rất là tốt. Ừm. Ừm. Wow! Rất là chăm chỉ. Ừm, ô kê, ô kê. Mà nghĩa là qua những gì bạn chia sẻ, mình thấy là bạn là một người tập luyện rất là chăm chỉ ha, mặc dù bạn đang bị đau như vậy. Ờ, vậy thì không biết là cái cơn đau á kìa, nó xuất hiện khi mà bạn thực hiện một cái động tác cụ thể nào đó hay không? Ví dụ như là bạn gập người, bạn xoay thân, hay là bạn, kiểu, bạn ưỡn lưng một chút? Hay là kiểu nó đau liên tục đi, dù bạn đang nghỉ ngơi chẳng hạn? Tại vì, ờ, nè nếu mà bạn có thể, ừm, chỉ rõ được c là cái cái cơn đau nó xuất hiện khi nào á, thì mình có thể xác định được là cái cơ chế để mà, ờ, nó đang gây áp lực lên cột sống và tìm cách để mà hạn chế điều đó.
Ừm. À, ờ, khi mà mình, ờ, tập, ờ, ờ, tập chạy đi này, cái lúc mà mình tập chạy nha, thì, ờ, mình sẽ bị đau cái lúc mà mình bắt đầu là co chân lên mà chạy với tốc độ nhanh, là lúc đó là mình mình thấy là là tự dưng là nó nó nó lại, ờ, nhói cái cái chỗ mà mình mình bị đau ở như bên hông lưng bên phải đó. Đó, còn với đối với cái bài tập tạ thì, ờ, nếu như mà mình tập với cái mức độ nhẹ, mình, ờ, tập ở như cái bên tay phía tay trái ấy, thì mình sẽ không bị đau. Nhưng nếu như mà mình cầm cả hai tay để mình nâng tạ lên thì là lúc đó là mình cũng bị đau nha bạn nha. Còn bài tập nhịp điệu thì thường là mình sẽ đau khi mà mình giơ tay lên, chỉ, ừm, cái động tác mà mình giơ tay lên và kéo căng người là lúc đó là mình bắt đầu là, à, mình cảm thấy đau. Đấy, còn bình thường thì nó nó sẽ đỡ đi.
Ừm. À. Rồi, rồi. Ừm, ô kê, ô kê. Vậy thì không biết là cái phản ứng của bạn khi bị đau á kìa thì nó như thế nào ha? Tức là bây giờ bạn đau á thì bạn có nghỉ ngơi hoàn toàn hay không? Hay là bạn vẫn cố bạn ráng tiếp tục tập luyện với cường độ thấp hơn và bạn có sử dụng cái phương pháp nào để giảm đau hay không? Kiểu như là, có thể là sử dụng thuốc giảm đau hay là, kiểu, chườm đá này kia chẳng hạn?
Thì đó. Ừm. Ừm. À. Ừm, ờ, thì mình cũng khá là cẩn thận cái lúc mà mình tập ấy, thì những lúc mà mình đau như thế thì mình thường là mình sẽ sẽ dừng dừng lại ngay ấy, ờ, để mình, à, nghỉ để cho nó qua cái cơn đau đi. Khi mà nó qua đi rồi thì mình sẽ tập luyện lại, thì, ờ, ờ, cái lúc tập lại thì mình cũng có giảm bớt đi cường độ và mình cũng né là, ờ, kiểu như là, mình né thực hiện các cái động tác k khó cái kiểu như vậy. Nhưng mà thì cũng cũng không thể hoàn toàn là mình né được, ờ, cả ấy, cho nên là cứ thi thoảng là mình mình lại mình lại phạm vào. Đó, rồi lại đau và lúc đó lại bắt đầu lại lo lắng là "Ôi giờ giờ liệu là giờ có có bị nặng hơn nữa không?" Đấy.
Ừm, nên là vậy ha. À, ô kê, ô kê. Ừm, ờ, vậy mà liệu nếu mà cơn đâu nó kéo dài như vậy á kìa thì bạn đã, ừm, từng, gọi là, đi khám bác sĩ hoặc là đi gặp những cái chuyên gia vật lý trị liệu hay chưa?
Ờ, mình thì c chưa có đi gặp tại vì mình thấy là, ờ, có vẻ như cái cơn đau này nó cũng chưa đến mức nghiêm trọng nên là mình cũng đang cân nhắc đây, ơ, không biết là mình có nên đi gặp nữa không nữa?
Rồi, ô kê, ờ, không cũng sao. Vậy thì để, gọi là, mình cũng đã h hiểu rõ hơn cái phần nào những cái tình trạng hiện tại bạn đang gặp phải ha. À, thì tiếp theo đây á, mình sẽ cố gắng đưa cho bạn một số cái lời khuyên để hy vọng là có thể giúp bạn vẫn tập luyện dù có thể bang bị đau lưng đi, tập luyện mà để tránh bị hạn chế chấn thương ha. Thì đầu tiên á, mình nghĩ là bạn nên xem xét đến cái việc có thể là giảm cường độ, hoặc là thay đổi kết quả bài tập á, sang cái động tác nó nhẹ hơn và nó ít gây áp lực lên lưng của bạn á, ví dụ như cái động tác như là, kiểu, a, cúi người như là, kiểu, a, squad đồ này kia á nè, thì bạn thay thế bằng các cái động tác, kiểu, tập cơ tách biệt. Ví dụ là máy, à, tập chân hay máy tập tay này kia, đúng không? Hoặc là tập trong cái tư thế, na, kiểu, nằm luôn chẳng hạn, thì mình nghĩ là bạn có thể giảm tải và bạn tập trung hoàn toàn bằng 100% kỹ thuật như vậy á, thì mình nghĩ nó sẽ giúp phần nào cái tình trạng của bạn tốt hơn á. Bạn thấy sao?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. À, ừ, ừ, mình thấy cái ý này hay nha. Ờ, mình có thể là chuyển sang tập các cái bài tập về nằm đi, để mình có thể là cố định cái lưng của mình, đúng không? Hạn chế đi cái cơn đau, ờ, cái cách này mình thấy là nó khá là an toàn và khá là hay nha. À, mình sẽ cân nhắc để thử để thay thay đổi các cái bài tập đi, à, mình tạm thời đừng có tập những cái bài tập mà khiến cho mình, à, đang đau như thế này, đợi hồi phục rồi mình tập sau, đúng không? Hợp lý, hợp lý.
Ừm. Ừm hứm. Rồi, bạn cũng nên, gọi là, đánh giá lại cái nhu cầu khám chuyên môn nếu cần ha. Nếu mà cần s sự cơn đau là đau nhói, hoặc đau lan, hoặc, kiểu là, đau vượt cái mức mà, kiểu, 5-6 điểm hồi nãy bạn vừa nói á, đến độ tầm bảy tám điểm đi, thì mình nghĩ là bạn cũng cần phải ngừng tập lại và tìm gặp ngay cái bác sĩ, ơ, hoặc là, kiểu, cái chuyên gia vật lý trị liệu này kia á kìa, để mà họ chẩn đoán cái nguyên nhân. Và phần nào đó mình nghĩ là họ có thể đưa ra cho bạn các bài tập, ừm, gọi là, sửa đổi cụ thể á, mà bạn đừng có tự chẩn đoán và, kiểu, chữa trị cho chấn thương như vậy ha.
Ờ. Ờ. Ừm, ừm, rồi, mình hiểu rồi. Có nghĩa là mình nên là đi gặp bác sĩ đi, để có được cái lời khuyên, gọi là, ờ, khi mà chuyên gia người ta thăm khám, người ta sẽ sẽ có cái cách để mà, ờ, chỉ cho mình là mình nên né như thế nào, đúng không? Mình ng hạn chế đi cái sự rủi ro. Ừm, mình thấy là có lẽ là, à, mì sắp tới mình cũng sẽ thử đi gặp chuyên gia xem như thế nào.
Chính xác. Ừm. Và mỗi lần tập á kìa, thì bạn cũng nên tập trung vào cái chất lượng hơn là số lượng ha. Kiểu bạn có thể nếu mà tập tạ, ừm, thì giảm cái, ừm, cái lượng tạ xuống và thực hiện một cách chậm rãi thôi, và theo dõi những cái phản ứng của cơ thể mình á, nếu mà cơn đau nó vẫn tăng vào ngày hôm sau chẳng hạn. Và định và bạn cũng, gọi là, sao ta, cũng cần phải là mỗi b trước mỗi buổi tập á, thì cũng nên vận khởi động rất là kỹ nha, từ khoảng tầm 10 đến 15 phút này kia chẳng hạn, để mà, à, làm nóng cơ thể nè, và tập trung vào cái sự lưu thông máu đó.
Ừm. Ừm. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Có nghĩa là mình sẽ tập trung để mà, ờ, vào những cái, ơ, việc, à, chuẩn khâu, a, chuẩn bị như là khởi động đi, làm nóng cơ thể, đúng hông? Ừm. Mình thấy là cái cái cái cách này mình cũng sẽ, ơ, thử áp dụng xem là nó có có đỡ đi không ha?
Ừm. Rồi, ờ, và một cái cách nữa mà mình nghĩ là bạn nên thử là bạn cũng nên, gọi là, lên kế hoạch theo dõi, a, cái cơn đau và nghỉ ngơi một cách hợp lý hơn nha. Kiểu, có thể là sử dụng, ừm, một quyển sổ tay này, hoặc là ghi chép trên điện thoại đó kìa, cái mức độ đau của mình, ví dụ là trước, ừ, tập thì nó có đau bao nhiêu? Trong buổi tập á thì mình hoặc đau khoảng mức nào, đúng hông? Và sau buổi tập thì như thế nào đó? Và nếu cơn đau nó không giảm sau ví dụ là 2, 3 ngày bạn nghỉ ngơi rồi chẳng hạn, thì, ừm, mình nghĩ là bạn cũng có thể kéo dài cái thời gian nghỉ của mình ra. Tại vì nghỉ ngơi á là một cái phần rất là quan trọng của quá trình tập luyện đó, bạn thấy sao?
Ừm. Ừm, ừm, ừ, đúng rồi ha. Có nghĩa là mình sẽ phải là, à, theo dõi xem là, à, cơ thể của mình phản ứng như thế nào. Sau đó rồi, à, cân đo đong đếm, rồi, à, sắp xếp lại xem là mình nên nghỉ ngơi như thế nào cho nó hợp lý. À, mình thấy là cái điều này thực sự là rất là cần thiết và mình mình sẽ phải thực hiện ngay. Tại vì là trong cái giai đoạn này, à, khi nào mà mình khỏi đau rồi thì lúc đó thì mình mới được, ờ, thoải mái để mà thực hiện, cũng như là nghỉ ngơi theo ý của mình, đúng không bạn?
Ừm hưm, chính xác. Thì đó là những cái lời khuyên mình có thể đưa ra cho bạn, và mình hy vọng là với những cái lời khuyên mà mình vừa đưa ra cho bạn đó kìa, thì phần nào đó bạn có thể biến cái cơn đau của mình á, thành cái cơ hội để có thể là xây dựng một cái nền tảng sức mạnh vững chắc hơn nha. Kiểu, bạn không còn phải e ngại cái sự là chấn thương, hay cơn đau nó nó làm trì hoãn cái quá trình tập luyện, cái quá trình tiến bộ của bạn được ha. Mình hy vọng là bạn, ừm, sẽ thành công, sớm thành công trong tương lai ha.
À. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, nghe những cái lời khuyên của bạn ấy, thực sự là mình cảm thấy nhẹ đi cả người luôn đấy bạn ạ. Bây giờ thì mình cũng đã biết được là mình nên làm như thế nào để mà giải quyết cái tình trạng như thế này rồi. Thực sự là mình, à, cảm ơn bạn rất là nhiều, đã dành thời gian để mà chia sẻ cho mình những cái kinh nghiệm hữu ích như thế này nhá.